Olha, aqui na França em geral é sempre e eu vejo eles fazendo também, então por isso que eu estou afirmando, ou é é 2 beijos no rosto, homem com homem, 2 beijos no rosto direita e esquerda.
Aham. Sim, aham. E você pegou essa prática também?
Peguei, peguei, com entre eles e entre os franceses entre os franceses também, geralmente eu dou 2 bisous, né, que é na direita e na esquerda.
<chuckles> Que legal! <laughs> Ah, que legal! Que legal!
É, e aí entre as mulheres vai depender muito da mulher. Por quê? Eles têm uma cultura que é muito, assim, o corpo dela é só do marido dela, então a elas usam a vestimenta que é tipo, cobre o rosto to tipo, cobre o cabelo e cobre o corpo todo, né. Só que tem outras que, tipo, não adotam tão radical essa a cultura, que aí é até a minha amiga que eu estava falando, que a gente acabou fazendo estágio junto e hoje em dia a gente trabalha tipo assim, um do lado do outro, sabe. E e uma das coisas, assim, que me moldou muito com relação a ela, é que ela me chamou uma vez para participar do Ramadan com eles, 1 dia só, eles fazem por 30 dias. Aí eu cheguei eu fiquei assim, lisonjeado né, pô me chamo, por quê Ai o que aconteceu, velho muito difícil de verdade, muito difícil porque você não pode beber água você não pode beber água, você não pode comer e na época que eu fiz, o sol amanheceu tipo, seis e vinte da manhã se eu não me engano, e só escureceu era próximo de 20h.
Aham. Entendi. Aham. Ah, legal. Aham. Entendi, aham. Ah, entendi. Aham. Ah, que legal! Que legal! Aham. Meu Deus, que legal! E o que que aconteceu? Aham. <chuckles> Ai, meu pai! Me conta. <gasps> Eita! Entendi. Meu Deus do céu!
Então foi muito difícil para mim, muito.
Que sacrifício.